Ciao.
Ciao. <chuckles>
Buonasera, come va?
Bene, mi sei mancata. Io lo so che ci siamo sentite anche ieri, però mi sei mancata tantissimo. <chuckles>
È vero. Eh sì, che è sempre un piacè fare quei discorsi tra di noi. Sò sempre molto allegri, no?
Sì, ma poi il fatto comunque di sentirci in serata, ehm, chiacchierare su quella che è stata la nostra giornata, non so, è come una doccia per il mio cervello.
Eh. Sì. È vero, è vero. <sighs> Allevia allevia, sì.
Ti sono grata. Ti sono grata per questo tempo che ci ritagliamo ogni giorno. <chuckles> Sai che oggi stavo facendo, mhmm, <tsk> uhm, al al co ho avuto quasi un una discussione <coughs> con mio cognato perché io mi sto lamentando del fatto che, anche se sto controllando quello che mangio, ho smesso di perdere peso. All'inizio è stato più facile perché comunque ero particolarmente s sovrappeso
Figurati, a me fa un sacco piacere. Sì, sì, che scherzi? Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh.
e poi invece è come se niente, non s non sto perdendo più nulla, no?
Ti sei bloccata.
E ia e però continuo a controllare le porzioni, okay, meno oggi che siamo andati al ristorante giapponese, una festa. <chuckles>
Mh-mh. Eh, ma ci stava. Madonna eh, che voglia.
Poi un all you can eat, meraviglioso. Mamma mia, io lo adoro.
Sì, immagino. Io è un po' che non mangio il sushi, ci devo riandà il prima possibile.
Guarda, ecco, ti sblocco una necessità così di di sera. <laughs> No, io non posso fare quella roba perché, ehm, se dovessi fare un ordine, tipo con consegna a domicilio, ehm, sono tipo 50 €, invece
E esatto, <laughs> mò lo ordino. <chuckles> Sì. È vero, 'sta cosa infatti, mh. <clicks tongue> All you can eat e via, vai là, ti sfondi.
Fantastico. Ma poi guarda, dobbiamo andarci a questo qui dove siamo andati oggi con mia sorella perché ti piacerà. Ehm, uhm, mettono delle cose fantastiche perché o ovviamente se va una persona giapponese, ehm, in ol un <chuckles> all you can eat italiano li denuncia tutti. <laughs>
Mh-mh. Sì, eh? S eh beh, si sente male. Sì, sì, sì, sì, sicuramente. Dice: "Wagliò, ma che vi state a mangià?"
“Cos'è quella maionese piccante sul sushi?” <laughs>
S <laughs> sì è vero.
Però comunque, ed d pensa che oggi ho mangiato i mhmm, alcuni pezzi che erano con il pecorino e il tartufo.